يعني عندي موضوع كده موترني الفترة دي ومحتاجة افضفض معاك كده فيه شوية، دايمًا باحس آآ، إني مضغوطة من ناحية إن أنا دايمًا لازم أرضي اللي حواليّا، آآ، يعني طول الوقت والموضوع ده ضاغطني جدًا، حاسّة إنك حاسة إني طول الوقت ف في قالب كده إنك آمم، ما بازعّلش حد، دايمًا بتعمل الحاجة عشان ت الناس اللي حواليها تبقى مبسوطة، بب بابقى كمان آمم، ب باتجنب إن أنا أواجه
إمم.
آآ الناس، أو أواجه إن أنا حاجة ضايقتني فاقول لأ عليها، أو أو حتى أعترض إن دي مش مناسباني أو حاجة مش مريحاني، فده بصراحة موضوع مضايقني أوي ومش عارفة أتصرف فيه إزاي.
فاهمِك. فاهمِك طبعًا في الموضوع ده، وأكيد الموضوع ده مأثّر عليكِ، وطبيعي جدًا اللي أنتِ بتحسي بيه، وعايز أطمنِك إن الموضوع ده يعني عادي جدًا إن أنتِ تحسي بكده، وإن أنتِ تحبي إن أنتِ ترضي الناس وخايفة مثلًا على زعلهم أو كده، وتحبي توافقيهم في آرائهم، فالحاجة اللي أنتِ بتمُرّي بيها طبيعية جدًا، بس عايز أسألِك آآ، ال أنتِ بتعملي كده بقى مع أي حد والّا ممكن مثلًا في في الشغل أكتر أو مع صحابك أكتر أو كده؟
بُصّ هو الحاجة دي يعني بتواجهني أكتر في م في النطاق العائلي وشوية في نطاق ال الأصدقاء، يعني الناس القريّبة مني باحس دايمًا إن كأني عليَّ آمم، واجب وبقى دلوقتي عبء إن أنا أ أرضيهم أو إن أنا ما ما احس ما ما ازعلهمش أو مش مشكلة آجي على نَفْسي علشان هُم يبقوا مبسوطين، وبق باقول لنَفْسي مبررات من ناحية اللي هو أنتِ مش دايمًا بتشوفيهم، فخليهم عادي الفترة اللي بنشوف فيهم بعض أو الكام ساعة اللي بنشوف فيهم بعض مش لازم إذا يكونوا زعلانين منِك، فعدّي آمم، آمم، كلام ممكن ما يض يضايقني، فخلاص ما تقوليش إنه ضايقِك، ب ب باقول في نَفْسي كده، أقعد أقول في نَفْسي إن هو خلاص مش لازم تقولي إنه ضايقِك يعني، هُم أكيد ما يقصدوش، بس بقى الموضوع ده يضغط عليَّ بشكل رهيب، باحس إنه بعد ما بي القعدة دي بتخلص باحس إن قدّ إيه ال آمم ال ال الفُترة أو الكام ساعة دول كانوا تُقال عليَّ، وإنه مش قادرة أ أقعد أفكر طب أنا عملت إيه غلط عشان يتكلموا معايا بالشكل ده، أو طب أنا باحاول أرضيهم مثلًا أو باحاول أ أخليهم مبسوطين مش بس عشان أرضيهم ب ما علشان أنا كمان بابقى مبسوطة وهُم مبسوطين، ف فأنا الموضوع بيزعجني جدًا.
آه. إمم. إمم، فاهمِك. آه طبعًا. فاهمِك إمم، فاهمِك طبعًا، الموضوع ده مزعج جدًا، بالذات إن أنتِ عايزة فعلًا ترضيهم وخايفة على زعلهم، بس آآ، الحاجة دي يعني عايز أطمنِك جدًا إن الحاجة دي طبيعية، إن ده شعور من جواكِ أن أنتِ من جواكِ حاسة إن لأ ما ينفعش إن أنتِ تجرحيهم في مشاعرهم أو كده. وشايف إن أنتِ تواجهيهم، آآ، بس عايز أسألِك بقى يعني إيه المواقف اللي حصلت معاكِ فعلًا واتضايقتِ بعدها آآ، إن أنتِ مثلًا ما خدتيش موقف أو كده؟
يعني أكتر موقف بيعَلّق معايا، أي موقف ت يخص ولادي، أي حد ي ام ي مش مش ب هُم مش بيكونوا بي بيوَجّهوا لأ هُم اللفظ الأصح اللي هُم بيعَدّلوا أو ب ينتقدوا طول الوقت آمم، طريقة أو أسلوبي معاهم، أو إن أنا قد إيه مدلعاهم وقد إيه أنتِ لأ مش عارفة مثلًا تربيهم، أو مش عارفة تتكلّمي، أو مش بي بيعاملوكِ باحترام كأنِّك أم، م لأ ال الشكل العلاقة إن ما بينكم دي شكلها مش طبيعي، أنتِ لازم تكوني أنشف من كده، أنتِ لازم تكوني آآ، واخدة وضعِك وسط ولادِك أكتر من كده، آمم، الناس أمّا بيشوفوكم ما بيحسوش إن أنتِ مامتهُم، أنتِ كأنِّك واحدة صاحبتهم أو كأنِّك أختهم الكبيرة، ف لأ، شكل العلاقة مش تمام، فطول الوقت الكلام من الناحية دي، أكتر حاجة بتضايقني أو أكتر انتقاد بيضايقني، بحي يعني يعني أكتر حاجة بتضايقني إن حد يقول على ولادي حاجة تضايقني، يعني أو حاجة إن هُم لا مش فيهم إيه المشكلة أمّا يكون علاقتي بولادي علاقة سويّة صحيّ يعني نفسيًا وإن إن أنا مش لازم أمارس عليهم دور السلطة الأم إنّي أكون أنا شايفة كده يعني إن أكون جبروت أو إن أنا أشوف إن لازم الأمر يتنفذ، أبُص البَصّة للولد أو البنت يترعبوا، طب ليه! طب ما إحنا في أسلوب تفاهم ما بيننا ليه ما أعملش كده؟
إمم. بالضبط.
فطول الوقت الإنتقاد من الناحية دي، هو اللي بيضايقني بصراحة.
إمم، فعلًا الموضوع إن إمم. الموضوع ده آه، موضوع التربية ده بالذات يعني أنتِ صح فيه جدًا، إن أنتِ عايزة ت تربي أولادِك على أحسن تربية إن أنتِ تكوني صاحبتهم أكتر من ما إن أنتِ تكوني حد هم بيخافوا منه، وإن أنتِ مش عايزة تكوني قاسية عليهم التعامل أو في التربية، والموضوع إن الناس حتى بيقولوا لِك حاجة عكس كده ف فأنتِ حاولي ما تسمعيش كلامهم آآ، وقولي لهم حتى قولي لهم كده لأ ده الموضوع ال اللي أنتِ بتعمليه مع أولادِك أو التصرف اللي أنتِ ت بت بتربيه بيه آآ، بتربيهم يعني بال بال بالطريقة دي، ده الصح أصلًا فأنتِ جربتِ مثلًا حاجة مع الناس دي أو واجهتيهم، وقلتِ لهم إن لأ التربية اللي أنتِ بتربي بيها أولادِك ده الصح أصلًا؟
والله عملت كده فعلًا مرة، وات اتهاجمت جدًا، اتهاجمت بشكل فظيع، بالذات ف في النطاق العائلي بحيث إن أنا كأني باتكلم يعني <tsk> هو مش فاهمين أنتِ بتقولي إيه أصلًا مش فاهمين إن أنا أ وجهة نظري إيه، هم طول الوقت حاسين إنك أنتِ مش قد المسؤولية اللي عليكِ دي وإنك آآ، مستهيفاها كده ومستتفهاها وإن الولاد في مرحلة معن م معيّنة من عمرهم مش هيعتبروكِ ثقة وإن هم مش هي مش هيرجعوا لِك أو هيلجأوا لِك أو مش هتبقي الأم اللي هي عارفة اللي هو ال ال الشكل ال ال التقليدي جدًا للأم آآ، إن هي تبقى قد إيه حكيمة وقد إيه الولاد مثلًا ي يِهابوها، يحسوا إن هي ليها هيبة كده. آه، ف فهُم طول الو يعني امّا عملت كده وقُلت لهم لأ أنتم كده غلط إنك لمّا مثلًا ت تتكلم مع حد بالاو أولي ابنك أو حد من ولادك بالشكل ده، أنت كده بتخوفه إنه ييجي يحكي لك تاني أو بتخوفه أصلًا من ال من بتحسسه إن الخوف م إن هو أنت مصدر خوف مش مصدر أمان، المفروض إن آآ، إن ابنك ده ي ييجي لك يهرب من ال من الخوف اللي بره وييجي لك يحس إن أنت الأمان بالنسبة له، فحَسوا إن لأ أنتِ أنتِ غلط وإن إحنا طول الوقت إحنا اتربينا بالشكل ده وإحنا كنّا بالنسبة لنا أنا أنا كبرت على ال على الشكل ده و أو النوع ده من التربية، وحاسس إن آآ بيت الأب والأم ده الأمان بالنسبة لي، بس برضه قلت لهم إن ده في مرحلة معيّنة من الحياة يعني، أنت خلاص كبرت وفهمت وت خدت في ال الحياة خدت منك راقات عقبال امّا فهمت إن د ده هم كانوا خايفين عليك، طب ليه إحنا ما نبدأش عليها من الأ يعني نبدأ بيها من الأول، هو ده كان ردي عليهم يعني وقتها.
إمم. آه يخافوا منه. إمم. بالضبط. إمم. آه.
بس بقى ع
أنا عايز اقول لِك إن ردِّك ده يعني مُقنع جدًا، و وصح جدًا، حتى لو هٌم اختلفوا في الموضوع ده، لو اختلفوا معاكِ في الموضوع ده، إن هُم حتى جيلُهم غير جيلِك طبعًا، وإن إن هُم اتعودوا أو على ال على موضوع إن التربيّة تكون بالقسوة أو بالشدة اللي هُم اتربوا عليها أو كده، ده ما ينفيش إن دلوقتي التربيّة غير، والمفروض إن الأب أو الأم يتعاملوا بطريقة أحسن مع الأولاد، وإن هُم ي يصاحبوهم أكتر، ويكونوا ليهم مصدر الأمان زي ما أنتِ بتقولي، حتى إن هُم يح يحكوا لهم أي حاجة بتم بيمروا بيها أو كده آآ، مش بالقسوة، لو لو بالقسوة أكيد الأولاد مش مش هيحكوا أو هيخافوا يعبّروا عن مشاعرهم لل للأم أو للأب أو كده. فعايز أقول لِك إن النقطة دي أنتِ آآ، صح فيها جدًا، والموضوع ده مهم جدًا فعلًا. بس كانت إيه رَد فعلهم أصلًا مع الموضوع ده؟ إن أنتِ حتى عرّفتيهم إن الموضوع اللي أنتِ بتعمليه ده أو التربية اللي أنتِ بتربّي بيها أولادِك دي المفروض إن هي الصح.
يعني م كان رد فِعلهم كده زي ما قُلت لك كانوا هُم ح ورافضين تمامًا الفكرة إنك باحس كإن إن أنا من عالم تاني، وهُم في حتة وأنا في حتة، ف آآ، آآ، آآ يعني نَقد بشكل امم آآ وِحش، يعني حتى مش اللي هو الكلام لأ، طَب جرّبي تعملي كده لا لا، أ أنتِ غلط، والطريقة دي غلط، وإن الولاد دول مش هينفعوا، وإنِك أنتِ اللي هتبوّظيهم، وإن أنتِ اللي مش هتبقي أنتِ اللي مسؤولة عنهم وأن ربنا هيحاسبِك، وإنِك يفضلوا ي يدّوني في كلام كده إن أنا قد إيه مقصّرة وإن قد إيه إن ال آمم إن أنا مش قد المسؤولية دي، ف طول الوقت أحس بشعور تأنيب الضمير والذنب إن أنا طَب يمكن أنا ما هو مش معقولة أنا الغ آآ آآ الصح وسط الإيه الغلط ده كلّه أ أ عارف آمم فكرة القطيع؟ آمم هنمشي وراه، اللي هو كل الناس بتعمل كده يبقى أكيد هو ده الصح. آآ بس ما ما استوعبوش.
آه فاهمِك. طَب اضطريتِ في الآخر إن أنتِ ترضيهم؟
لأ بصراحة، يعني م أنا في النقطة دي حتى لو آمم، آمم يعني حتى لو قم قدّامهم ماشي حاضر وكده، بس لأ مش أي حاجة على ولادي مش ب مش بس مش ب يعني ال الرضا أو ارضائهم دول في حاجات اللي هي العاديّة، اللي هي مش اعملوا أكلة حلوة، نخرج خروجة لذيذة، نقعُد مع بعض، ناخد ن نشوف مثلًا فيلم مع بعض، ده بس. أما ال ولادي لأ مش بارضي حد على حساب ولادي.
امم. امم. أنا عايز أقول لِك إن اللي أنتِ بتعمليه ده صح جدًا، وإن أنتِ ما تسمعيش لكلام الناس لو لو هُم يعني هُم أكيد مختلفين معاكِ في الموضوع ده، بس عايز أقول لِك ال اللي أنتِ اللي أنتِ بتعمليه دلوقتي هو ده الصح، و ال دلوقتي إن هُم تفكيرهم مختلف ما يمنعش إن إن اللي بيقولوه هو الصح لأ، اللي أنتِ بتعمليه هو الصح، وإن أنتِ تربّي أولادِك على أحسن تربيّة آآ هو ده ال المضبوط، ودي الطريقة ال الصحيحة إن أو الإيجابيّة لتربيّة الأولاد، فآمم عايزِك تكمّلي على كده وما تسمعيش لكلام الناس، حتى لو هُم آآ يعني مختلفين معاكِ في الرأي.
يعني أنا قد إيه مبسوطة ومر ارتحت كتير إني اتكلّمت معاك وفضفضت معاك، يعني شكرًا ليك جدًا.
العفو على إيه أنا موجود في أي وقت.